Ah, isso tem, isso sim, eu também concordo. E assim, hoje em dia, você acha que a diversidade ficou melhor com a chegada, assim, de outros streamings como Netflix, eh, outras plataformas, ali, agora que não tinham? Antigamente era só TV aberta, né, então eles podavam muito, ali, como era a plataforma do da família brasileira. E aí eu queria te perguntar sobre isso, porque muita gente fala, né: "Ai, não assisto Netflix, porque só tem coisa para jovem, muito jovem". Você acha que tem muito disso? "É, realmente, determinadas emissoras, determinados streamings, têm mais diversidade do que outros." Você percebe alguma coisa nesse sentido?
Uhum. Aham, aham. Eu acho que o que ajudou a alavancar mais foi alavancar mais foi a a internet 1º. Porque, ali, com o YouTube, por exemplo, não importa o que você era, você poderia postar um vídeo, poderia viralizar, né. Então eu acho que a internet ajudou muito. Depois, com as redes sociais, com influencers de todos os jeitos. E aí eu acho que isso acabou fazendo uma pressão. E aí, depois, sim, com os streamings, eu acho que acabou fazendo uma pressão na TV aberta de se adequar. Porque a nova geração está muito ligada na internet, né. Então eles não aceitam mais É, <chuckles> qualquer coisa. Então acabou fazendo a TV aberta se adequar. E eu acho que nem era assim, eles queriam tanto <chuckles> É.
Uhum. É. Muito, muito. Sim, com certeza! É, eles não sabem. Na verdade, hoje em dia, é é é lucrável, né, a gente falou, é rentável, só que antes era tão diferente que eles não pensavam que o público trans, o público mais majoritariamente negro ou com a mobilidade, alguma coisa assim, tinha dinheiro para consumir. E encheu os bolsos desses empresário, sabe. Era como se só o a a tradicional fosse um peso. Não, é porque se manteve por muito tempo, mas hoje em dia, quem está botando muito dinheiro dentro desses mesmos empresários é é é o público diverso, né.
Uhum. Uhum. Exato. Uhum. Uhum. E eu acho que antes, também, eles queriam vender uma coisa assim, um objeto de desejo, né: "Aí, todo mundo quer esse balão aqui, que é esse branquinho do olho azul. Todo mundo quer essa mocinha inalcançável, que é a Grazi Massafera."
Exato! Sim. Exato! Esse cabelo é muito liso. Até os os é a cintura, sim.
Exato! Mas, hoje em dia, as pessoas não querem mais isso, não querem obse objeto de desejo tanto, elas querem se ver ao ver alguém como elas representadas na novela, no filme, no no jornal. Então, acho que eles entenderam que as pessoas querem se ver, não querem só ficar naquele objeto de desejo, né.
Representatividade. Aham, concordo.

Exato, exato, eu também não consigo ver muito sentido nisso não, sabia? É uma coisa meio que, <smacks lips> fake é falso isso sabe. Não gente, não a gente não não é isso no Brasil não tem como, aí aí que fica difícil como é que explica para um gringo por exemplo. <chuckles> Que não é assim sabe, Mas é muito louco porque por exemplo, eh, tenho eu fui, né, eu morei na Argentina o tempo, e aí eu lembro que, um país do lado, país bem do lado, eu lembro que eu fui alugar uma casa assim aí o o estava com meu marido, meu marido é um homem branco, e aí eu eu lembro que o o senhorio assim virou para mim, virou para meu marido e falou assim: "Ok, você se nota que é brasileira, né, você tem toda a cara de brasileira. Será que você, você está seguro? Tem certeza que você é brasileiro?". Pergunto ao meu marido tipo: "Sim sou, eu sou só branco, mas eu sou brasileiro.", mas tem muito isso, né, de ser passável ali para os gringos assim, ser passável quem é tem quem tem cara do brasileiro como é que é não é uma visão muito distorcida, não acha?
Uhum. Hum. <chuckles> É. É verdade, e Hum. Aham. Ai, ai, ai. <laughs> Nem ai, que loucura. É, e eu acho Sim, com certeza. Mas eu acho que a diversidade da televisão também não se resume só a ter mais negros e brancos e tal, se resume também a outras coisas, né, hoje em dia também você vê você vê muito transgênero na televisão, eh, homem ou mulher, né, você vê também, eh, pessoas com mobilidade reduzida, algum PCD né, no Fantástico acho que tem uma repórter que ela, eh, na cadeira de rodas, ah, tem a novela das 7 agora na Globo, que ela é super assim diversa, eu estou assistindo e achei super interessante porque tem um um personagem que ele ele está na cadeira, ele é de cadeira de rodas, ele tem tipo uma paralisia ali, tem um outra personagem que ela não tem uma perna né, eh, e aí tem uma transgênero também que ela é uma mulher trans mas a trama dela não se resume a isso, nem é tocada no assunto.
Não, não. Tipo cargo de poder, nisso. Também, é. Isso, sim. Sim, sim. Aham. Ah, isso é legal porque não não foca, é a mesma coisa tipo de pessoas negras se interprete interpretarem tipo, papéis de racismo, de pobreza, ou homem negro é.
Exato, o gay também tem papel de homofobia o tempo todo, então. <chuckles>
Sim, é uma coisa de é, não dar oportunidade.
E essa novela tem sido muito legal, eu tenho gostado de acompanhar porque tem todas essas pessoas, e a trama delas não se resume ao ao que elas são, se ela é branca, se ela é preta, se ela é deficiente, não se resume a isso. E eu tenho gostado muito de acompanhar, acho que tem sido uma experiência legal.
Sim. Sim.